Das kann auf jeden Fall eine Lösung sein, sich so 'n bisschen Entlastung zu schaffen. Ähm, es kann ja auch am Anfang erst mal nur eine kleine Aufgabe sein und dann kann man erst mal schauen, wie's läuft und dann, ähm, wenn's gut läuft, vielleicht sogar noch 'n bisschen mehr abgeben, damit bei dir einfach nicht alles so supervoll geladen ist, sondern damit du vielleicht auch wieder Zeit hast, dich selber 'n bisschen mehr zu spüren und es nicht einfach nur eine Aufgabe nach der nächsten ist und was auch auf jeden Fall helfen kann für privat, wenn du zu Hause bist, dass man sich vielleicht vornimmt, mal jeden Tag 10 bis 15 Minuten für sich einzuplanen und einfach was tut, was einem guttut oder wo man das Gefühl hat: „Von mir wird jetzt grade nichts erwartet. Es ist kein Druck da und ich kann einfach das tun, was mich grade beruhigt und selbst wenn's einfach nur Nichtstun ist.“
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Meinst du so 'ne Art Meditation, so dass man nur für sich alleine ist, was weiß ich was, morgens bevor es losgeht, dass man sich da noch mal zurückzieht?
Zum Beispiel dann, wenn du das Gefühl hast, du kannst es einrichten die Zeit, ähm, und, dass es etwas ist, was was für dich ein positives Erlebnis ist. Ob's jetzt kurz Meditation ist oder sich kurz mit dem Kaffee raus setzen oder kurz 15 Minuten was lesen oder 'n paar Übungen machen. Vielen hilft es auch tatsächlich, sich sportlich 'n bisschen zu betätigen, weil das 'n bisschen weil man da einfach 'n bisschen, äh, Druck ablassen kann und den Kopf bisschen frei bekommen kann.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich versuche das schon mit Weitlauf, ne, äh, dass ich manchmal morgens, bevor ich losgehe zur Arbeit, dass ich da vielleicht noch mal gelaufen bin. Das entspannt mich schon so 'n bisschen. Ähm, und wir haben auch, äh, 'ne Möglichkeit gefunden, das ist auch schon 'ne Verbesserung, dass wir so 'n Dienstplan haben zu Hause, dass auch die Kinder sich einfach an den Hausarbeiten beteiligen, ne? Äh, das da fasse ich fast da wischt jemand oder irgendjemand räumt die Küche auf oder packt die Wäsche runter und so, ne? Das bringt schon bisschen was, ne?
Mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine gute Option und das ist ja auch schön, dass die Kinder, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch mithelfen. Das ist auf jeden Fall hört sich's en auf jeden Fall schon mal entlastend an. Ähm, wie ist denn generell sonst die Unterstützung zu Hause von der Partnerin vielleicht? Ähm, ist m hat sie Verständnis oder wie ist die Unterstützung denn da?
Mhm. Ja. Ja. Ja.